Ừm.
Họ nhậu, thì em mới lại em cũng kể với họ là như thế này, như thế kia, như thế nọ, thì họ biết là họ cho em nhang với lại cho em bánh trái để em lại em cúng. Thì cái lúc mà em vừa đem nhang lại thì đám kia vừa về và thật sự là 8 thằng 10 thằng đều cúng luôn.
Trời, trải nghiệm thật là vờ lờ đã. <chuckles> Đỉnh đó. <laughs>
Gọi <laughs> 10 thằng đều cúng thì thì sau cái đợt cúng đó thì cũng hông có chuyện gì xảy ra nữa hết.
OK em. Ờ.
Nhưng mà nhưng mà anh nghe, sau khi anh nghe cái chuyện như vậy thì anh cảm thấy như thế nào?
Ờ, anh thế là một, à, địa điểm khá là thích hợp để mà <chuckles> thú vị để mà tìm hiểu đấy, có lẽ là nêu nếu có có có cơ hội anh cũng sẽ vào đấy để, a, trải nghiệm, chắc là cũng rất
<laughs> T là là anh anh Là anh anh là những người thích tìm hiểu như vậy.
Ừm. Anh anh, a, s có sợ nhưng mà lại rất tò mò, đấy, tò mò.
Tò mò, đâu bây giờ anh thử đi, anh tò mò điều gì để em em giải đáp thắc mắc luôn nè.
Ưm, đấy là, ừm, có cái gì ở đấy mà tức là trải nghiệm của mình nó rất là để mà gặp được nó rất là hiếm, gần như là, ừm, khó mà có thể tự gặp được, anh được.
Đồng ý, cái này em đồng ý với anh, cái này em đồng ý với anh, thực sự là đó giờ em đi Đà Lạt cũng phải mười mấy lần rồi, lần đầu tiên em gặp.
Đôi khi nó nó phải, gọi là, cái duyên á, gặp duyên thì mới gặp được, đấy.
À! Anh nghĩ vậy vậy theo anh là anh nghĩ cái này là duyên nhiều hơn là người ta trêu em.
Tuyệt. Đúng, có duyên với nhau. Ừm.
Ừm, có duyên với nhau nhưng nhưng mà em nghĩ là cái này cũng là một phần lỗi của tụi em, tại vì tụi em vào nhà người ta nhưng mà tụi em không xin phép.
À. Đấy. Nói chung nà, ở đâu nó cũng sẽ có cái luật lệ riêng của nó ở đấy. Thì mình nên nên tuân thủ khi mà mình đến đến bất cứ một vùng đất nào mình nên tìm hiểu trước và tuân thủ và biết được rằng có những cái hạn chế và những cái nên và cái không nên thì mình được phải học hỏi ở đấy. Đấy là cách mà mình đi du lịch ở đâu cũng thế thôi, ừm, thậm chí là đây là mình ở mới ở trong nước thế nên khế mà mình có điều kiện mình ra nước ngoài thì cả nước ngoài nó cũng có phong tục riêng, đôi khi là chỉ cần chỉ cần lệch lạc một chút, chỉ cần một ánh mắt, một, ừm, cử chỉ nó không đúng, có có nơi gật đầu thì lại là không đồng ý, đấy, nó nó nó là như thế, OK em.
Anh nghĩ như vậy có đúng hông? Đồng ý, cái này em đồng ý. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Em cái này em đồng ý. À, hiểu, hiểu, hiểu. Hông, thật sự là hôm nay mà có được cái dịp cơ hội mà chia sẻ những cái chuyện này với anh em cảm thấy rất là vui, là thú vị. Hông, lần sau đi, lần sau nếu mà có dịp thì hai anh em mình đi du lịch với nhau chung ha. Rồi. Rồi, vậy có gì em chào tạm biệt anh trước ha. Rồi chào tạm biệt anh trước. Chúc anh buổi tối vui vẻ nha!
Nà. Hơi cực. OK, đúng, hợp lý nha, câu chuyện của em rất là rất là hay nà. Yeah, chào chào chào em nhá. Ch